في موضوع كده كنت عاوز أتكلّم معاك فيه، وآمم، يعني محتاج نصيحتك فيه صراحةً يعني، هو آآ، موضوع بخصوص ال يعني فكرة الغُربة، والعو والرجوع للوطن وكده، وبصراحة محتاج مساعدتك يعني.
أكيد طبعًا، يعني أنا يعني معاك.
طيب، هو الموضوع ببساطة خالص، إنّه أنا م متغرّب بقى لي فترة، يعني فترة ييجي 8 سنين تقريبًا، أو يمكن آه 8 سنين آآ. وخلاص كل يوم والتاني بقى باقول خلاص جه الوقت إن أنا آآ، أرجع بقى أو اللي هو، يعني أرجع بلدي بقى وخلاص يعني، لأن الغُربة أنت فاهم يعني ليها تَمَنها و
ام
آآ، زي ما ليها، زي ما عليها طبعًا، فبالتالي، آآ، اللي هو 8 سنين أنا شايفهم إن هو خلاص كفاية، و وجه وقت الرجوع، بس في نفس الوقت برضه باخاف، باخاف من فكرة القرار، لأنّه هيتبنى عليه حاجات كتير أوي، وأنت فاهم بقى مع المسؤوليات والكلام ده، ف مشكلة.
ان فاهمك ومتفهّم ال ال الموقف اللي أنت فيه لأن هو مش موقف سهل، 8 سنين أكيد برضه أنت ممكن تكون اتعوّدت على المكان اللي أنت فيه، وممكن تكون حبيته كمان يعني.
امم، هو بالفعل آمم زي ما أنت بتقول آآ، اتعوّدت على المكان وحبيته فعلًا، لأنّه أنا قضّيت وقت برضه مش قليل فيه، آآ، ولكن برضه مش بس كده الفكرة كمان فين بقى، الفكرة في المسؤوليات و وفي الالتزامات وبرضه إنّه ما فيش خطط بديلة في بعد الرجوع، يعني دي يمكن أكتر مشكلة باخاف منها، فكرة إن هو طب خلاص أنا رجعت، طب هاشتغل في إيه، طب هل في شغلانة مثلًا براتب كويّس، لإن أنا برضه عندي أسرة مسؤولة مِنّي، فبالتالي أنا مش حتّى مسؤول عن نفسي بس، لأ ده أنا في أسرة معايا، فأنا خايف دايمًا من فكرة إنّه ما أقدرش إن أنا آآ، أكفّي أو أو ألبّي احتياجات الأسرة، ف <tsk> يمكن هو ده ال دي أكتر حاجة شغلاني أوي يعني. فدايمًا أقعد أفكّر في الأمور اللي أنا ممكن يعني أخسرها، وباخاف دايمًا إن أنا أقعد باخاف إن أنا بعد الوقت، يعني ما الوقت يمشي، أرجع أقول يا ريتني. دي أكتر حاجة برضو مخوفاني يعني.
حلو. هو دي فعلًا حاجة يعني مقلقة، وبتخلّي الواحد دايمًا متشتَّت، وحتّى ممكن تخليك تبقى قاعد في المكان اللي أنت فيه مش مرتاح. فأنت يعني م يعني الموضوع أولًا يعني تهدي أعصابك، وتخلي أفكارك واضحة قدّام منّك، تعرف إيه السبب اللي مخليك عايز ترجع. يعني أنت ممكن تقول لي على ال السبب نفسه اللي عايز ال اللي أنت عايز ترجع عشانه؟
آآ إمم. آآ والله شوف، ال ال السبب أو ال الأولي هو علشان أكون وسط أهلي، يعني مع والدتي. آآ، يمكن عشان برضو والدي، الله يرحمه، اتوفى وأنا كنت مسافر، فبالتالي ده <tsk> آآ، عارف اللي هو كرهني شويّة في الغربة، وإنّه فكرة الأيّام الأيّام بتجري سريعة. يعني م اللي هو أوقات باحس كده إدراكي دلوقت مش صح، فبالتالي أنا خ خايف إنّه خلاص ال آآ، بعد عمر بقى ألاقي أتفاجئ إن أنا ألاقي نفسي هنا، بسن كب في سن كبير، وفاهم؟ اللي هو آآ لوحدي مثلًا، أو حتّى مع أسرة صغيّرة.
مشي فعلًا. امم.
ف يعني عاوز أرجع وسط أهلي، لإني مهما قعدت هنا أنا غريب، فاهمني؟ اللي هو قعدت قد ما قعدت، فأنا غريب، لأن أنا مانيش مواطن من ال مش مواطن ال ال ال ال البلد اللي أنا فيها دي.
أنا فاهمك طبعًا، شعور الغربة صعب يعني، وحاجة مش سهلة بت يعني مش حاجة سهلة بتعدي على البني آدم، بل هي بتكون تضحية. البني آدم اللي بيكون متغرب بيكون متغرب عشان أهله. أنا فاهم المسؤوليّة وال والمشاعر والتناقضات اللي أنت ممكن تكون بتحس بيها في يومك، وغير طبعًا مسألة إن الوقت بيعدى عليك، دي مش مسألة سهلة جدًا. يعني يمكن التمن اللي أنت بتدفعه كتير جدًا، وحتّى ممكن يكون في ناس كتير أوي متصورين إن الإنسان المتغرب يعني بيكون سعيد، وبيكون آآ، إن الواحد بيكون بعيد عن مامته، دي حاجة مش سهلة جدًا، أنا فاهم أنت ممكن تكون بتتألم بسببها.
إمم. امم، امم، صحيح ف زي ما قلت لك بقى، بالتالي ال العوامل الكتير ديَّة آآ، بتدفعني إن أنا أسافر مصر، وفي نفس الوقت برضه، لمّا باجي أحسبها بقى عقلانيًا، يعني أنا اتكلّمت في أمور عاطفيّة، الأمور دي كلّها عاطفيّة صراحةً.
امم. فعلًا.
آآ، لمّا باجي أفكّر عقلانيًا بقى، طيّب لو أنا نزلت دلوقتي أو سافرت ها هاشتغل إيه؟ مش عارف، طب هاقبض كام؟ برضه مش عارف، طب في خطّة بديلة؟ ما فيش، طيّب آآ، هل هاقدر إن أنا
تمام.
أوفّر آآ، احتياجاتي؟ مش متأكّد، أو اللي هو التزامات ال الأسرة يعني، فبالتالي بالاقي إنّه إجابات كتيرة لأ، فده اللي بيخوّفني أكتر وأكتر، فاللي هو دايمًا بقى خلاص يبقى مش وقت ال ال العودة، ف بأجّل، بارجع تاني أفكّر، اللي هو كل وقت يعدّي بارجع تاني لنفس الدوّامة وأفكّر، خلاص جه الوقت، لأ لسّه ما جاش، خلاص طيّب شويّة، أرجع تاني وتالت. <tsk>
امم. طب أنت ما فكّرتش إنّه تسفّر مامتك، تخلّيها تبقى على الأقل معاك؟
آآ، هو صعب شوية.
إمم.
آآ، صعب شويّة <tsk> ال الالتزامات برضه لأنّه آآ، الالتزامات في البل في في في في بلدي يعني
أ أ فاهمك.
عندها م يعني حتّى هي لو ممكن هتيجي، ممكن هتيجي مثلًا زيارة.
إمم. إمم.
هي هو حلّ حلّ فعلًا، حلّ مش بطّال، ولكن أنا باشوف إنه م مش الحلّ اللي هو يعني، ده ده دي دي مسكِّنات كده، يعني ح
آه. إمم.
ف ما أعتقدش إن ده حل نهائي برضه. فأنا مش عارف، آآ. ما أنا بانزل أجازات.
ما فكّرتش مثلًا ت ترجع تك تفتح business مثلًا؟
والله ال ح حلو حلوة النقطة دي بصراحة، أنا ما فكّرتش فيها، حلوة ال فكرة موضوع الbusiness
إمم.
امم، business بس هافتح إيه طيّب مثلًا، يعني اقترح عليَّ كده مثلًا، هافتح إيه طيّب؟
امم، أن أنا يعني أنت مثلًا هو الموضوع على حسب البلد اللي أنت فيها، أنا يعني عندي فكرة حلوة، أنت ممكن تفتح شركة مثلًا زي شركة سي شركة سياحية عندك، في الد في البلد اللي أنت فيها، ومصر يعني د يعني دولة جاذبة للسياحة، أنت ممكن ت تسوّق لر لرحلات سياحية في مصر، وتكون عن يعني عن الوسط بت الوسيط هو أنت حرفيًا.
إمم. إمم. آه فهمتك.
فدي هتخليك تسافر مصر كتير تمام، عشان شغلك وهيبقى شغلك مرتبط بالبلد اللي أنت فيها تمام، و مرتبط بمصر كمان.
إمم. والله هي الفكرة حلوة عمليًا، ولكن أو نظريًا، ولكن عمليًا، أو تطبيقيًا مش هتنفع معايا، لأنه يعني أنا ماليش إن أنا أفتح، أو ما أقدرش إن أنا أفتح شركة في البلد اللي أنا فيها. مش مسموح لي.
إمم. إمم.
فدي هتبقى صعبة شوية عليّا. هل مثلًا لو في مشروع تاني، فكرة مشروع تاني ممكن في مصر يعني، طب لو إمم، طب قُل لي كده مثلًا، إقترح عليّا مثلًا، لو ممكن مشروع في مصر مثلًا وأستقر؟
إمم. إمم. هو على حسب أنتَ عايز مثلًا تستقر فين في مصر تمام، وعلى حسب خبرتك ال ال الحياتية، يعني شغلك نفسه، المجال اللي أنتَ شغال فيه في البلد اللي أنتَ فيها، يعني أنا شايف إن أنتَ برضه 8 سنين، أنتَ أكيد أخدت خبرة وعرفت السوق اللي أنتَ فيه في البلد في البلد دي، فأكيد يعني أنتَ ممكن تستغل السوق ده في في حاجة في مصر، إنك مثلًا توَرّد حاجة لمصر، يعني في برضه م أنتَ ممكن تفتح مشروع في مصر تمام، بس يكون connected بالبلد اللي أنتَ فيها، فهو بس هو في مصر.
إمم. آه. إمم. أيوه، أيوه فاهمك. طيب الأوّل برضه يعني هو أنت شايف بالنسبة للمعطيات اللي أنا ذكرتها لك ديَّة، شايف إنّه ده الوقت المناسب اللي أقدر أرجع فيه مثلًا، والَّا والَّا لأ؟
إمم. هو بصراحة القرار صعب فعلًا، ويعني أنا ممكن يعني ممكن أقترح عليك إنّك مثلًا تنزل أجازة تمام، مش ت مش يبقى قرار حتمي لأن قرار حتمي أنت ممكن تيجي تقعد بس تلاقي الفُرَص زي ما أنت ما قلت ضئيلة و و وده ممكن يأثّر على نفسيتك كمان، فأنت لو نزلت أجازة مثلًا ح يعني وقعدت شهر مثلًا على الأقل، وقتها هتقدر تحكم أنت ممكن وقتها حرفيًا في الشهر ده، هتحس إن الضغط اللي أنت فيه يعني فكّ شويّة، وممكن تلاقي فكرة مشروع أو هتلاقي فكرة نوّرِت، أنا مش عارف إيه هي بس الفكرة دي أنا مؤمن إن هي هتيجي لك في الوقت ده.
إمم. أيوه. إمم. إمم، تفتكر كده يعني؟ يعني
آه يعني أنت أنت الت يعني أنا أعتقد إن هم واحشينك جدًا، أنا حاسس بيك فعلًا.
أكيد آه، هو حقيقي الموضوع ده شاغلني فعلًا آآ، جدًا. طيّب لو أنا يعني أنا برضه باحاول أفكّر معاك صراحةً، اللي هو <tsk> بالنسبة للأفكار اللي أنت بتعرضها عليَّ يعني، طيّب أنا ممكن مثلًا زي ما أنت بتقول أنزل أجازة، وأكثِّف مثلًا تدوير شويّة، آه تمام، وهابدأ برضه إن أنا كده يعني أتواصل مع زمايل الكليّة، وأشوف آمم، لو في فُرَص قُدّامهم والَّا حاجة مثلًا بعائد كويّس.
إمم، أنا معاك أكيد. إمم. إمم أنت أنت دي فكرة جميلة جدًا، وأنت ع أكيد بُصّ، يعني الرزق دايمًا بتاع ربنا، وهتلاقي دايمًا فُرَص سواء هنا أو في أي بلد تانية، بس أهم حاجة يعني هي مشاعرك أنت و وإنّك تكون مرتاح، وإنّك تكون حاسس ان أنت متطمن، دي أهم من أهم من أي حاجة تقريبًا.
ومثلًا أها. بصراحة آه، يعني هي العامل النفسي فعلًا مهم، ان الواحد لازم يكون مستقرّ نفسيًا، علشان حتّى يعني عشان أقدر أكمّل، أو إن أنا إنّما جو المُسكِّنات، وإن أنا أقعد أضحك على نفسي كتير <tsk> آآ، ما أعتقدش إنّه هيبقى شيء كويّس يعني، خلاص أنا يعني هامشي ورا نصيحتك إن شاء الله، و قبل أي حاجة برضه أنا مب مبسوط إن أنا اتكلّمت بصراحة، ودردشت معاك شويّة وفضفضت وخرّجت فأنا باشكرك، باشكرك شكرًا جزيلًا يعني.
إمم. وأنا جدًا بجد، شكرًا ليك. شكرًا ليك.